Ya, kalau bicara bujet sebetulnya itu balik lagi ke, eee, konsep yang mau diterapin. Jadi kita mau konsepnya, eee, modifikasinya seperti apa nih arahnya ke, eee, kalau istilah teman-teman komunitas tuh ke JDM ya, JDM itu istilahnya yang kiblatnya ke Jepang atau mau yang, eee, istilahnya, eee, ke Thailand nih Thailook istilah teman-teman komunitas tuh, jadi arahnya mau kemana, karena itu bergantung juga sama bujet gitu ya. Nah, terus kemudian setelah ketemu konsepnya baru kita, eee, tentuin tuh, ha kalau aku sih biasanya bikin bikin daftar tuh ya, bikin list, kira-kira, ep eee, part apa atau bagian apa yang mau diganti atau dimodifikasi. Dari situ ketahuan tuh, eee, kurang lebih estimasi, eee, biayanya berapa sih? Ketemulah perinciannya, dari situ baru tuh tentuin oh, eee, artinya dalam 1 bulan itu harus ada uang atau ya kita maksimal bisa, eee, sisihin uang berapa sih? Misalkan Rp500.000 atau Rp1.000.000 nah dari situlah baru kita bisa eksekusi, eee, modifikasi, eee, tersebut.
Mhm. Oh, JDM. Iya. Oh. Mhm. Oke-oke. Modifikasinya. Mhm, wah cara kamu itu udah udah ini banget ya, udah penuh perhitungan nih. Mulai dari nentuin <laughs> udah mulai nentuin konsepnya seperti apa, terus nanti gayanya untuk modifaka modifikasi akan ditentukan beratnya kemana dulu nih, supaya biaya yang dikeluarkan itu enggak begitu banyak ya?
Oh iya dong. <laughs> Harus itu. Iya, memang harus seperti itu sih.
Nah, biaya minimal tuh berapa sih sebenarnya? Ada nggak? estimasi deh buat pemula.
Mmm. Kalau untuk Iya, kalau untuk motor sebetulnya, eee, tergantung nih tergantung, eee. tipe motornya ya. Aku ambil contoh yang, eee, saat ini aku, eee, sukai itu Kawasaki Ninja 2-tak gitu. Nah Kawasaki Ninja 2-tak itu boleh dibilang, eee, butuh, eee, dana atau bujet yang cukup besar sih. Tapi mungkin kalau untuk yang et eee, pemula, ya mungkin disekitaran, mmm, modifikasi Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000 mungkin udah cukup sih gitu ya untuk, eee, dari sisi penampilan, terus juga mungkin dari sisi, eee, performa gitu ya, mungkin dengan mengganti knalpot aja udah cukup sih.
Oh iya juga bener. Mhm. Mhm. Iya. Iya.